Certo no, ehm, spero e credo che a volte escano anche delle parti più umane, anche perché se no ehm, <chuckles> mhmm si si è proprio un attore a livelli, ehm, hollywoodiani, nel senso <chuckles> quindi, certo comunque ci sono anche dei momenti in cui la gente guarda di più, dei momenti in cui la gente guarda di meno o magari dei momenti in cui non è necessario performare così tanto, ehm, però mi immagino se ci andassero solamente persone normali, che non hanno interess grandi interessi, ehm, non credo esatto, non credo che si andrebbe a cercare così tanta volte il conflitto, ehm, il litigio, cerc credo che persone normali si mhmm, lascerebbero passare molto di più, per avere anche un'esperienza bella e pacifica, cioè almeno io credo ehm
Da Oscar. <giggles> Giusto per fare l'esperienza, okay. Sì, questo è vero, mhmm, però basti pensare anche che a volte tante teste pensanti magari, ehm, portano un attimo al conflitto, magari anche non voluto, eh.
Sì, sì, certo. Però sai, a volte, ehm, molti lascerebbero stare dove giustamente, ehm, all'interno di una di una trasmissione dove si deve a cercare di attirare il pubblico, ehm, magari invece si esagera o si tende comunque a, ehm, amplificare quello che è il conflitto per, effettivamente, attirare più più il pubblico, che è una cosa normale perché appunto, come abbiamo detto prima, ehm, quando 2 litigano purtroppo, ehm, c f creano più attenzione che 2 che che son tranquilli. Certo.
Sì, sì per emergere un attimo. <giggles> Il pubblico è più attaccato alla questione. <chuckles> Guarda, io ti voglio ringraziare per la chiacchierata, è stato molto interessante poter ascoltare il tuo punto di vista, su questa cosa.
Grazie mille. Guarda, ti ringrazio anch'io per la bella chiacchierata e buona giornata.